Ja. Ähm, gut, jetzt ist es ja Teil der, äh, Debattenkultur und auch Teil der, äh, D Demokratie, würde ich jetzt mal, äh, sagen, dass ja jeder seine Meinung, äh, haben darf und hier bei uns haben wir ja noch den Luxus, dass die auch jeder äh, auch, ja, veröffentlichen darf, ohne dass man jetzt dafür ins Gefängnis kommt, ne? Mhm.
Ja, das stimmt. Ja, absolut. Aber, also ehrlich gesagt ist es also, ich merke das natürlich bei den Meinungen manchmal auch so. Ähm, <giggles> also es gibt einfach so 1, 2 Formulierungen, die ich voll lustig finde, aber das jetzt so öffentlich in einem Text über mich selber zu schreiben, würde ich mich doch etwas zurückhalten. Aber ich habe auch schon vieles rausgehauen. Aber, ähm, schl also schlimmer als Meinungen finde ich eigentlich eher, dass man so Sachen ausspart. Zum Beispiel habe ich mal so 'n Text geschrieben über meine Trennung
Mhm. Ja. Ja.
und, ähm, ich habe das halt so' n bisschen so verpackt. Also, es ist auch die Wahrheit, so das Thema von wegen, dass manchmal ist halt jemand irgendwie so 'n guter Mensch, und man sieht ja auch die guten Seiten an dem, aber man merkt halt auch, dass so bestimmte Sachen nicht passen, und deswegen ist es halt besser loszulassen und sich zu trennen. Das war so 'n bisschen die Botschaft vom Text und um dieses Thema zu verpacken, habe ich dann irgendwie so 'ne Auto-Metapher genommen.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Also, dass ich irgendwie schöne Autos mag und das meinem Ex-Freund egal ist, und der das halt nicht mal verstehen kann, weil er findet ähm, ja, der s er findet halt einfach, dass Autos so egal sind. Also, irgendwie so 'ne Metapher habe ich dann da genommen.
Ja.
Aber ich habe in dem ganzen Text halt nur positiv über meinen Ex-Freund gesprochen. Also, das war dann auch so natürlich kennt niemand meinen Ex-Freund, und natürlich würde dieser Mensch da auch nicht namentlich erwähnt werden, aber ich fand's dann auch so schlimm, irgendwie was Negatives über ihn zu sagen, und dann ist das da halt. Ähm, und also im Großen und Ganzen denke ich auch positiv über meinen Ex-Freund, aber es gab natürlich schon auch gute Gründe, warum ich mich von ihm getrennt habe. Ähm ähm, ich meine, um jetzt mal im psychologischen Fachjargon zu sprechen: Mein Ex-Freund hat eine Störung der Impulskontrolle.
Mhm. Ja. Ja. Aha.
Ähm, ich weiß nicht, ob du dir was darunter vorstellen kannst.
Ja.
Na gut, ähm na ja, und also, die sich jetzt auch nie gegen mich gerichtet hat, aber wo man dann manchmal zum Beispiel, wenn man auf so Partys war, sich dachte also nach dem was weiß ich wievielten Drink, dass man jetzt quasi die Verantwortung für die andere Person übernehmen muss, weil man nicht weiß, was passiert.
Mhm. Ach so, ja.
Und mit so jemandem will man ja jetzt zum Beispiel keine Kinder in die Welt setzen.
Mhm.
Aber das habe ich jetzt nicht so explizit in diesem Text gesagt.
Ja.

Ja, ich, äh, schreibe Texte, also, manchmal in Zeitungen, manchmal online, und ich versuche immer ehrlich zu sein. Also, ich finde es wichtig, authentisch zu sein und jetzt nicht so Manchmal sieht man ja auch zum Beispiel so Influencer, die posten dann halt immer nur diese perfekten Momente. Also, so sind meine Texte nicht. Ähm, ich finde das auch total traurig, wenn man so was macht, weil man damit ja nur so unrealistische Erwartungen, ähm, ja, erschafft. Und ich glaube jetzt so Erwachsene, die sind da vielleicht nicht so krass von betroffen, aber grad wenn so Jüngere sich das dann anschauen, also und aus also, Texte schreibt, ist es ja noch mal was anderes, weil wie soll ein Mensch sich verbinden mit einem Text, der halt nur so 'ne Fassade ist?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, das sehe ich auch so, mhm.
Ähm, und doch muss ich halt sagen, dass ich mich 'n bisschen zurückhalte auch.
Ja.
Ähm, weil manche Themen Also, ja, es ist irgendwie so, manch manches ist halt so 'n bisschen schambehaftet. Bei manchem ist es auch so, dass man sich denkt: „Gut, wenn das jetzt irgend so 'n Chef von mir liest, keine Ahnung, was der dann darüber denkt?“ Ähm, und also, jetzt die Vorstellung, dass irgendjemand Fremdes einfach was liest, ist ja gar kein Problem, aber wenn man dann so denkt: „Oh, vielleicht fällt mir das irgendwann auf die Füße.“ Und eigentlich nervt es mich aber, weil ich habe so 'n paar Themen, wo ich doch gerne 'n Text drüber schreiben will oder vielleicht das eine oder andere, was ich veröffentlicht habe, wo ich mir denke, da habe ich 'n bisschen was ausgespart.
Ja. Mhm.
Und in diesem Widerspruch stecke ich halt so drin.
Ja. Ähm, gut, dann, ähm, wollen wir mal der Sache versuchen, da auf den Grund zu gehen. Also, ist es quasi so, dass du, ähm, äh, Texte schreibst, wo du jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie investigativ Sachen aufdeckst, wo du jetzt Angst haben musst, derjenige, den du da sozusagen über den du irgendwas rausgefunden hast, keine Ahnung, „Firma XY kippt Giftmüll in den Rhein“ oder so was, sondern es ist eher, dass es geht hier um persönliche Meinungen. Ist es das das Problem, oder?
<clears throat> Mhm. Also, ich schreibe persönliche, äh Ähm ja, es geht um persönliche Meinungen, aber eben auch um
Ja.
Und, ähm, man möchte sich halt irgendwie nicht so verletzlich machen oder vielleicht auch das eine oder andere, ähm, ja, so 'n bisschen so aussparen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ehrlich gesagt, bei Meinungen halte ich mich manchmal sogar auch 'n bisschen zurück.
Ja.